Also, ich persönlich, ich mache gerne Sport, ich gehe ins Fitnessstudio, ich, ähm, gehe einfach gerne spazieren und fotografiere etwas oder ich sitze einfach dann zu Hause und spiele so 'n paar Runden in irgendwelchen Videospielen.
Mhm, okay, aber jetzt so Mannschaftssport oder so, ähm oder irgendwas anderes, wo man, äh, Leute mehr enger kennenlernt, das hast du nicht?
Also so jetzt direkt nicht, also aber ich habe ehrlich gesagt ich bin mit so 'ner Voreinstellung reingegangen, dass ich das auch gar nicht so wirklich brauche, weil früher an dem Ort, wo ich gewohnt habe, da hat man sogar in 'nem Fitnessstudio, weil es so klein und schön, so gemütlich war und familiär weil nicht so viele Leute dort waren, ähm, konnte man auf jeden Fall noch mal neue Leute kennenlernen, aber jetzt in so 'ner Großstadt ist es noch mal deutlich schwieriger.
Mhm. Ja, da sind die Leute halt 'n bisschen ja, mehr so auf sich besinnt die ganze Zeit. Weißt du, die haben schon ihren Circle und dann gehen sie nur in ihr Fitnessstudio und dann gehen sie wieder nach
Genau.
diese dieses Bedürfnis schon gesättigt haben, sprich Freunde und Bekanntschaften und so. Ich weiß, ähm ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, ähm ja, das ist auf jeden Fall 'n richtiges Problem, was mir da entgegengekommen ist, dass ich nicht so wirklich verstehe, wie man da jetzt so weitergeht, die neuen Leute sich, sage ich mal, aneignet, und ich hatte schon vieles mal überlegt, in irgendwelche Vereine zu gehen oder in irgendwelche Kurse, aber so wirklich Ideen habe ich nicht so wirklich, was es für Kurse gibt oder, hm, wo ich mich auch irgendwie frei kreativ irgendwie ausleben könnte.

sind meistens klein und das bedeutet halt, dass man da schon eher zu inten also, intensiveren Kontakten halt kommt, also, nicht so oberflächlich, ne? Und, ähm, also, ich finde, in in jeder Stadt hängt überall was aus. Ü also, ne, überall in jedem jedem, äh
Genau.
Ja, ähm, also, Restaurants oder Einkaufs, äh, Plätze oder wo habe ich denn N ich zum Beispiel, äh, es gibt auch noch 'n 'n Rest ja, wie gesagt, Restaurants, das habe ich ja grad schon gesagt. Entschuldigung. Und, ähm, also, äh ja, einfach auch wenn man durch andere Geschäfte geht. Also, man ich glaube, was jetzt wichtig ist, ist, dass du deine Sensoren auf was anderes richtest. Ähm, hm, dass du, ähm, dir jetzt, äh, halt sagst: „Okay, d ich gucke jetzt nach solchen kleinen Anhaltspunkten.“ Und dann g geh einfach mal mit dem Wissen durch die Stadt und da wirst du sehen, was dir alles in die Augen fällt. Weil, ich glaube, du ha warst nicht drauf eingestellt, dass es so was gibt. Und wenn du jetzt weißt: „Ah, so was gibt es.“, dann wirst du automatisch das sehen. Das es wird dann in dein Blickfeld reinfallen praktisch. Ähm, weil das, ähm, ja, ich glaube, das ist 'n guter das ist 'n guter Start. Da einfach mal geh mal durch die Stadt und geh mal überall rein. Du musst dich ja nicht in jedem Restaurant hinsetzen und was bestellen. Äh, kannst ja mal kurz reinschnuppern oder so, ne?
Mhm. Genau. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das könnte ich auf jeden Fall mal 'n bisschen ausprobieren. Aber ich habe halt auch irgendwie das Problem, dass ich mich in der alten Stadt sogar ziemlich oder in dem alten Ort ziemlich gut sogar orientieren konnte. Ich wusste einfach, wo man Leute treffen kann und ich habe mich irgendwie so richtig wohlgefühlt. Es war so familiär. Aber jetzt so in der neuen Stadt, da weiß ich nicht, da hat sich auch meine Persönlichkeit geändert. Ich wurde irgendwie schüchterner, nicht mehr so selbstbewusst durch die Stadt gegangen und deswegen ist halt so was wie lokale Treffpunkte oder so Ro Restaurants auf jeden Fall 'ne gute Möglichkeit, aber dann habe ich da so innere Selbstkonflikte wegen meiner Charakteristik und und meiner Persona, weil ich einfach, ja, nicht mehr irgendwie derselbe bin wie vorm vor dem Umzug. Und vielleicht hättest du da irgendwie 'n Rat, wie man beispielsweise trotzdem noch offener oder voreingenommener ist, dass man nicht so direkt rüberkommt: „Ah ja, das ist der Neue, so. Der den können wir irgendwie jetzt belabern“, oder so.

Hey, also, ich habe nämlich so 'n folgendes Problem. Ich bin nämlich jetzt seit Kurzem in eine neue Stadt gezogen und ich habe irgendwie richtig Probleme, neue Leute kennenzulernen. Ich weiß nicht. Äh, also, normalerweise bin ich immer so 'n richtiger Magnet, was so was angeht und ich bräuchte einfach mal 'n Rat von dir, wie ich irgendwie meine sozialen Netzwerke aufbauen könnte.
Mhm. Okay. Deine sozialen Netzwerke. Ja, ähm, also, wie lange du meinst ja erst kürzlich, ne? Du bist erst seit Kurzem da hingezogen?
Hm, genau.
Okay. Und wohnst du allein oder
Ähm, ne, also, ich wohne eigentlich momentan sogar in 'ner WG, aber ich würde halt gerne außerhalb davon sogar noch 'n paar Freunde finden.
Okay, und was machst du arbeitsmäßig?
Na, ich bin momentan arbeite ich sehr oft, äh, im Homeoffice und das bedeutet, dass ich relativ wenig Kontakt mit anderen Menschen habe und dann ist es natürlich auch 'n bisschen schwieriger, da mit Leuten in Kontakt zu kommen außerhalb vom Einkaufen gehen.
Mhm. Ja. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Das ist natürlich nicht so, ähm wenn man klar Ho Homeoffice ist schön, aber es hat dann halt auch den Nachteil, dass man also, du hast dann auch bel letztend Kollegen. Also, wenn du jetzt Homeoffice machst, könntest du jetzt auch nicht sagen mit den Kollegen, äh, die zufällig in deiner Stadt dann wohnen, ähm, dass du sagst: „Wir gehen mal für 'n Kaffee“, oder so?
Ne, also, du hast auf jeden Fall schon recht. Das ist nicht so ganz einfach, weil im Homeoffice für das Unternehmen, was man da da arbeitet, da sind die ganzen Kollegen verstreut durch die ganze Welt, und dann ist es natürlich etwas schwierig, in der gleichen Stadt sogar jemanden zu finden und ich persönlich habe sehr damit zu kämpfen und, ähm, finde es einfach irgendwie schwer, auch Ideen zu finden, wie man denn überhaupt neue Leute kennenlernt oder
Mhm. Ach, d da gibt es viele. Also, zum Beispiel könntest du ich meine, w was hast du denn für Hobbys oder Interessen, die du nachgehst so?
Ja.